أنا بصراحة بتقابلني مشكلة كده وبجد عايزة لها حَل، لإنّي أنا مش عارفة أتصرَّف فيها إزاي. أنا ماشية على نظام صحّي كده وباحاول إن أنا أخطَّط الوجبات يعني الصحّية بتاعتي طول الأسبوع، بس مش لاقية وقت، يعني أنا بجد مش لاقية وقت خالص، ومش عارفة أتصرَّف إزاي في الموضوع ده، عايزاك بقى تنصحني كده أعمل إزاي في المشكلة.
إمم. أكيد طبعًا هو تخطيط الوجبات الصحّية دوّة ده أمر ضروري جدًا وأنا معاكِ في النقطة ديّه بشكل كبير جدًا وحاسس باللي أنتِ بتقوليه إنِّك عاوزة تخطَّطي لوجبات صحّية بشكل كويس. بس مبدئيًا كده، هل أنتِ مثلًا في وقتِك ال ال الوقت الحالي مثلًا، هل أنتِ بتشتغلي، مش بتشتغلي؟ هل مثلًا متزوّجة، مش متزوّجة؟ أنتِ وضعِك إيه في الوقت الحالي كاجتماعيًا وكوظيفيًا؟
هاقول لك، بُصّ أنا متجوّزة آه، وعندي كمان بنت عندها 4 سِنين وباشتغل، يعني باشتغل حاجات معيّنة كده من البيت، بس يعني آآ الساعات الشُغل بتاعتي مَرِنة شوية، بس في نَفْس الوقت برضه هي مَرِنة، بس بابقى دايمًا مُشتَّتة كده ومضغوطة، لإن الشُغل بيبقى كتير شوية وكذا اتّجاه يعني في الشُغل، فبابقى حاسّة إن أنا يعني مش ملاحقة ومش مش مركّزة أصلًا طول اليوم المفروض إن أنا أنجِز إيه الأول أو أعمل إيه الأول. يعني فكرة إن أنا باصحى من النوم، يا دوبك بقى بانزِّل بنتي مثلًا الحضان وبالاقيني بقى دخلْت في دوّامة كده من الشُغل وشُغل البيت والكلام ده كُلّه، فبجد أنا مش بالاقي وقت إن أنا أفكَّر حتّى، يعني حتّى التفكير إن أنا أفكَّر أنا هاعمل أكل إيه، أنا مش بألاقي وقت بجد للموضوع ده.
كويس. إمم. آه. إمم. تمام، أنا فاهمِك جدًا ومتفهّم الأمور دي بشكل كبير جدًا، وآمم عاذرِك في الحتّة دي بشكل ك كويس أوي، حتّة برضه إنِّك مزحومة كده في اليوم بتاعِك، ده شكل امم شيء م على فكرة متوقّع، وناس كتيرة بتعاني من الموضوع دوَّة بشكل كبير، بسبب طبعًا إن الكُلّ بقى بيشتغل دلوقتي أكتر، وكمان بقى في شغل من البيت بشكل كبير، فالحاجات دي كُلّها برضه يعني بتمنع شوية، وبيخلّي في صعوبة شوية إنِّك تعملي الأكلات الصحية عمومًا، بس أنتِ مثلًا، أنتِ بدأتِ تفكّري في الوجبات الصحية أكتر، ليه مثلًا؟ يعني هل مثلًا كنتِ بتاكلي قبل كده أكلات مثلًا مأثّرة عليكِ مثلًا صحّيًا وبدنيًا وكده، علشان كده بدأتِ تفكّري في الأكلات الصحية؟ والَّا هي مجرّد بس تغيير العادات الصحيّة بتاعتِك أو عادات الأكل بتاعتِك بالذات؟
اهم. بُصّ، هاقول لك، بصراحة هو أنا في نفس الوقت باحاول إن أنا أخِسّ فعلًا، وأركِّز بقى مع صحّتي، لإنّي يعني تخِنِت شوية بقى بعد الحمل والولادة، وكمان جوزي بينزل الgym فمحتاج إن هو يركِّز برضه في نسبة البروتين اللي هو بياكلها، الكلام ده كُلّه، عايزين نزوِّد الخضار في أكلنا بشكل عام، يعني عارف، هو البيت كُلّه كده متفق يعني على حاجات معيّنة إن إحنا فعلًا عايزين نركِّز في موضوع الأكل ده شوية، لإن فعلًا الموضوع بقى كان مأثّر على صحتنا شوية، بقى فكرة المسبِّك والأكل التقيل والبيبسي وال والحاجات بقى الحلويات والكلام ده، فالموضوع حاسّين إن هو لأ، يعني إحنا مفروض نركِّز في أكلنا أكتر ونركِّز في صحّتنا، وكمان علشان بنتنا تاكل كويس، لإن الأطفال أغلب الوقت بيقلِّدوا الأهل، يعني بيقلِّدوا الأسرة اللي حواليهم، فطول ما هي شايفانا بناكل حاجات حلويات، حاجات مسكّرة، بنشرب بيبسي 24 ساعة والكلام ده، أكيد هتتأثّر وهتحس إنه عادي، طالما أنتم بتشربوا طَب ما أنا كمان أشرب وكده فحسّيت إنّه لأ، يعني إن أنا محتاجة أضبّط النظام في البيت، علشان يناسبها برضه ويناسب وجود طفلة، وعشان صحّتي برضه في الأول وفي الآخر، وبرضه جوزي بقى زي ما قُلت لك بينزل gym فهو بيبقى أصلًا محتاج إن هو ياكل أكل معيّن بطريقة معيّنة، أو كده فبصراحة قُلت خلاص أنا هاستغِلّ الموضوع إن إحنا كُلّنا ناكل أكل صحّي، أركِّز شوية في الحاجات اللي أنا باحطّها، ما أعملش أكل مسبِّك، ما أحطش زيت كتير، الكلام ده كُلّه يعني.
إمم. آه. إمم. إمم. آه. آمم، طبعًا الحاجات اللي بتقوليها دي كُلّها أنا متفهّمها بشكل كبير جدًا، حكاية الأكل الصحّي ديَّة بقت من الحاجات الضروريات، خصوصًا بتقولي إن كانت العادات الصحيّة أو العادات الغذائية بتاعتكم ما كانتش مضبوطة بشكل كبير، مواد غذائية اللي هي ال المشروبات الغازية، والأكلات كانت شكلها فيها Rhythm سريع أكتر، طبعًا ما كانتش بتغذّيكم بشكل كويس، خصوصًا برضه إن زوجِك برضه بيروح gym ومحتاج برضه أكل صحّي بشكل كبير، علشان يعرف يبني عضلات بشكل صحّي، وبنّوتتِك الصغيرة برضه لازم في الفترة ديَّة بتاكل بشكل صحّي جدًا، حتّة إنِّك بدأتِ تفكّري في النقطة ديَّة دي نقطة كويسة جدًا على فكرة، إنِّك بدأتِ عاوزة تحطّي خطّة لنفسِك إنِّك تاكلي وجبات صحيّة أكتر، بس برضه في آآ، المفروض يكون يعني بعض الأدوات كده في المطبخ برضه، بتساعد في في إنِّك في تحضير ال الأك الوجبات الصحيّة دي بشكل كبير أوي، في حاجات كتير أوي بتساعد في تحضير الوجبات الصحيّة دي، فهل مثلًا إيه اللي عندِك في المطبخ في الوقت الحالي، أو من الأدوات اللي أنتِ بتستخدميها بالضبط في المطبخ؟ سواء مثلًا بتقلي مثلًا في طاسة، في حلَّة، ب الأدوات اللي عندِك عمومًا إيه في المطبخ؟ يعني المطبخ بتاعِك متجهّز بإيه بالضبط؟ إيه الأدوات اللي فيه؟
بالضبط. إمم. إمم. بُص هأقول لَك بصراحة، أنت قُلت فعلًا سؤال كويس جدًا، إن أنا فعلًا موضوع المقليات ده، يعني أنا فعلًا، فعلًا كان نفسي إن أنا أبطله، بس أنا لسّة لغاية دلوقتي مش عارفة أتصرف إزاي في الموضوع ده. يعني أنا آه، قللته على قدر الإمكان وعلى قدر ما أستطيع، يعني إن هو خلاص مش هاعمل مقليات، هأقلل مثلًا الفراخ البانية، الكلام ده كُلّه. بس بصراحة لسة برضه الوضع مش أحسن حاجة، يعني أنا حاولت، لدرجة إن أنا برضه قُلت لجوزي على موضوع الair fryer إن إحنا نشتريها وكده، بس هو بصراحة مش مقتنع فلو فعلًا أنت تقدر تنصحني إن أنا أقنعه إزاي بالموضوع ده، علشان نقلل فعلًا المقليات، أو إن أنا فعلًا أضبّط الموضوع ده، لأن ده جزء مهم جدًا برضه، أنا فعلًا نفسي أبطّل المقليات خالص، بس مش عارفة إن أنا أضبطها إزاي أو أعملها إزاي يعني، لأن أنا حاسّة فعلًا إن الموضوع ده مهم جدًا وهيساعدني فعلًا جدًا.
إمم. آه. أكيد، أنا مقدّر فعلًا حتّة إن أنتم المقليات عاوزين تبعدوا عنها بشكل كبير، لإنها برضه حاجات مش صحيّة بشكل وبتشكِّل خطورة برضه على الجسم، وبتضيف دهون بشكل كبير أوي. بس هي فكرة تحضير المطبخ يعني مثلًا لمّا تحضّري المطبخ بشكل معيّن كده، هيساعدِك إنِّك تعملي أكلات صحيّة كويسة جدًا، وفي نفس الوقت سريعة جدًا. يعني مثلًا الAir fryer على سبيل المثال، هو بصراحة، هو صحّي أكتر. يعني لو أنتم بتحبّوا حاجات مقلية وحاجات برضه في نفس الوقت هينجز معاكِ في الوقت بالسرعة. لأنِّك بمجرد بس لمّا أنتِ بتحطيه، أنتِ بس بترشّي رشّة وخلاص وبتحطيها، وبتضبّطي ال ال المؤقّت بتاعه فبالتالي مش هتضطرّي إنِّك تتنيكِ واقفة تقلي وتقلبي وتعملي زي ما كنتِ بتعملي في الحاجات اللي هي القديمة في الطاسة والكلام ده كُلّه، فبالتالي بتضبطيه على ربع ساعة، وتروحي مثلًا تشوفي عندِك حاجة تانية تعمليها، شغل بتكمليه، حاجة في البيت بتعمليها فبالتالي هيوفّر عليكِ وقت بشكل ك كويس جدًا، وهيعمل لِك أكل سريع وصحي في نفس الوقت، لأنّه ما بيحتاجش زيوت كتيرة أوي. ده بالنسبة لأول حاجة المقليات لو أنتم بتحبوها. عندكم مثلًا لو جبتوا grill مثلًا، أو جهزتِ المطبخ بgrill على سبيل المثال. الgrill دوّة بيبقى عبارة عن زي حديدة كده وبيبقى تحتيها نار، بيتعمل عليها أي حاجة في الدنيا أنتِ ممكن تشوي عليها فراخ، تشوي عليها لحمة، تعملي عليها أي الحاجات كُلها اللي بتاعة الأكل دي كُلها وطبعًا مش هتاخد معاكِ وقت خالص، أنتِ بمجرد ما هتحطيها، وهتقلبيها تقليبتين اتنين مش هتاخد معاكِ وقت، هتوفّر معاكِ وقت بشكل كبير أوي وفي نفس الوقت كمان، مش هتاخد معاكِ وقت بشكل كبير، وهتعملي أكل صحّي بشكل كويس جدًا، سواء خضروات أو لحمة أو فراخ أو أي حاجة من الحاجات دي كلها. فهتديكِ وقت كويس أوي. طَب أنتِ بالنسبة لِك صح المناسبة، إيه ال إيه الحلول اللي حاولتِ تعمليها أنتِ قبل كده علشان تحاولي إنِّك تعملي أكل صحّي أكتر؟ هل عملتِ أي حلول قبل كده؟ فكرتِ في أي طبخة؟ فكرتِ في أي تخطيط قبل كده؟ والّا لأ، كل الحاجات كلها فشلت، ما فيش أي فكرة جات في دماغِك قبل كده خالص؟
إمم. بالضبط. حلو أوي. إمم. إمم. حلو أوي. إمم. أيوه. إمم. إمم. بُصّ، هاقول لك هو بصراحة موضوع الair fryer والgrill دول أنا حاسّة إن هُم فعلًا هينفعوني أوي، لأن فكرة برضه إنها حاجة سريعة، أو حاجة هتنجزني يعني، واضح من كلامك إن كمان رُبع ساعة مثلًا وأسيب الحاجة بقى جوّه الair fryer وأقوم أعمل أي حاجة، ده هيخليني برضه ما أضيّعش وقت كبير فأنا حاسّة فعلًا إن هي هتنفعني أوي، أنا هاحاول إن أنا أقنعه بيها، بُصّ، أنا بصراحة ما جرّبتش أي حاجة غير إن أنا بدأت إن أنا أقلِّل الزيوت، يعني بَدَل ما كنت باعمل الطبيخ مثلًا إن أنا أفضل بقى أسبِّك الطماطم، وإن أنا أحمّر البَصَلة، والكلام ده كُلّه، بقيت أعملها نَيّ في نَيّ بقيت أقول لأ خلاص، آآ، مش هاسبِّك مثلًا، مش هاحط زيت كتير آآ، ال مثلًا البانيه بصراحة، و آآ، ساعات باعمله مثلًا في الفرن آآ، يعني لو قدِرت إن أنا أعمله في الفرن باعمله في الفرن، أنا مرّة عملته بصراحة طلع ناشف أوي، بس قُلت أنا ممكن أكون أنا الـ– يعني إيه ما ضبّطتش الموضوع وأشوف مثلًا وصفة تانية أو كده، فبصراحة أنا ما عملتش أي حاجة غير إن أنا قلِّلت بس الزيوت، يعني قلِّلت المواد الدهنية على قد ما أقدر، غير كده بصراحة ما عرفتِش لسه أعمل حاجة أوي، لأنّي برضه لسّه مش عارفة أضبَّط الموضوع إزاي يعني.
إمم. آه. إمم. كويس جدًا. إمم. أها، كويس جدًا إن أنتِ حاولتِ برضه محاولات، وحاولتِ تجربي برضه بحيث إن أنتِ تحاولي تشوفي إيه الأكل الصحي الأكتر ليكم، طَب بالنسبة لمّا أنتِ جربتِ مثلًا، أنتِ بتقولي الفراخ فراخ بانيه، لمّا أنتِ جرّبتيها وحاولتِ تعمليها في الفرن بس طلعت ناشفة أوي، فدي تقريبًا فشلِت، مش مدياكِ الطعم اللي أنتِ حابّاه، طَب بالنسبة ل الأكل الطّبيخ مثلًا، لمّا جرّبتِ إنِك ما تستخدميش زيوت ودهون والكلام ده كُلّه، هل الطعم حسّيتِ إن هو ماشي معاكم والّا لأ، مش هيمشي معاكم برضو بالطريقة دي؟
بالضبط. بُص لأ، بصراحة مشي معانا جدًا، يعني لأ، حاسّة إنّه عادي إن إحنا ما اتضايقناش، بالعكس حاسّة إن إحنا بقينا مرتاحين أكتر، يعني عارف ما تحِس إن بطنك ما تعبتش بعد الأكل أو حسّيت بقى بوَخَم وتُقل والكلام ده، فبالعكس أنا حَاسّة إن الموضوع ده نفعني جدًا وحاسّة إن إيه، يعني هو ده الطريقة اللي إحنا عايزين نمشي عليها فعلًا، بس أنا بقى مش عارفة يعني اللي هي إيه أضبط باقي الحاجات إزاي أو إن أنا أتصرّف مع باقي الحاجة إزاي، يعني برضه فكرة بقى عارف أنت بقى الطواجن، المكرونة بالـ– بالبشاميل، الحاجات دي، فبرضه عارفة اللي هو إيه، حاسّة إن لأ، إنّي مش برضه مش ملاحقة إن أنا أضبطها، أو أصلًا ساعات بابقى عارفة إن في وصفات مثلًا ممكن أعملها، بس ما عنديش وقت إن أنا أجربها، فاهم قصدي، يعني باحِسّ إن أنا دايمًا في دوامة كده، فخلاص بقى باستسهِل أي حاجة بقى وخلاص، وأقول مش مُهم هابقى أفكّر بُكرة هاعمل إيه، أو هالاقي وقت بعدين إن أنا أعمل الوصفة دي يعني.
إمم. أها. إمم. بالضبط. أنا مقدّر جدًا الحاجة اللي أنتِ بتقولي لي عليها دي بشكل كويس جدًا، وواضح الصعوبة جدًا في إنِّك تخططي لأكْل صحّي بس ال على فكرة لو الحالة المادية مثلًا كويسة أو كده، فهو الgrill مثلًا وال والair fryer وفي حاجات تانية، في برضو الفرن الكهربائي، الحاجات دي كلّها بتدّي برضو نتايج سريعة جدًا، وأكْل صحّي في نَفس الوقت، بس أنتِ علشان برضو تستفيدي من الوقت أكتر، أنتِ ممكن تحضّري الأكْل دوّة، الgrill مثلًا اعملي عليه فراخ كتيرة مثلًا، وبعد كده تبّليها كويس جدًا وحطّيها في اكِياس وحطيها في الفريزر. وكُلّ يوم يبقى بيومه، بحيث إن أنتِ ما تاخديش وقت كتير جدًا في تتبيل الفرخة وباحطها على الgrill والحاجات دي كلّها، في نَفس الوقت برضو لمّا تعملي الكميات ديّة وتحطيها في الفريزر، أنتِ برضو بتحتفظي بالعصارة بتاعتها، بس خلّي بالِك لما تطلّعيها، ما تفكّيهاش من الفريزر على طول على النار، لأ، خلّيكي تفكّها تاخد راحتها خالص، وبعد كده حطّيها على النار علشان ما تديش فرصة للبكتيريا إنها تنمو فيها بشكل كبير، دي أهم حاجة خالص. وأهم حاجة كمان إنِّك تاخدي بالِك من صحة بنتِك الصغيّرة، فلازم تحطّي هدف قدامِك إنِّك لازم تخلقي الوقت علشان تعملي الوجبات الصحّية ديّة عشان خاطر بنتِك، لإن بنتِك عمرها لو مشيت على الحاجات المقليات الكتيرة، على الأكْل السريع، الكلام ده كلّه، عمره ما هيبني في جسمها بشكل كويس، بل بالعكس، ممكن لا قدر الله يحصل لها تعب مفاجئ أو أي حاجة نتيجة الأكلات الغير صحّية اللي بتخش في جسمها، فكُلّ ده هيديكِ الدافع بشكل كبير أوي بصراحة.
إمم. حلو. أيوه. إمم. أيوه. إمم. أيوه فاهماك. بصراحة موضوع إن أنا أحضّر الأكْل فعلًا وأطلّعه مثلًا يفُك مثلًا وأحطّه بقى في الair fryer أو الgrill وكده، أنا حاسّة إن ده فعلًا هيبقى أنسب حاجة لأنيّ فعلًا محتاجة حاجات تبقى سريعة وكده، فأنا بجد هابقى أحضّر فعلًا الوجبات، وفعلًا هاقنعه إن هو يشتري الair fryer لإن فعلًا أنا محتاجاها وحاسّة إن هي اللي هتنجزني فعلًا، بصراحة أنت أديتني أفكار كتير جدًا بجد، وأنا إن شاء الله هانفذها، شكرًا جدًا ليك.
إمم. العفو، أنا موجود، ابقي اسأليني في أي وقت زي ما أنتِ عاوزة.